そうですね、そこは、ま、ほんとに、あの、ま、結構一番メインの観光スポットみたいな感じで、ま、ほんとにアメリカとか、あの、ヨーロッパとか世界各地から結構、その、マヤのピラミッドって言ったら、チチェン・イッツァみたいな感じで訪れてたんですね。
はい。 ああ。 はい。 はい。 はい。 なるほど。 もうそこを目掛けてくる方がたくさんいるっていうことですね。はい。え。はい。
うん。 はい、そうですね。で、ま、そのはなタイミングっていうのはそこじゃなくて、その後に、あの、そのちょっと自分が、はい、宿とかを取ってたバリャドリッドっていう、あの、町に戻って。で、次どこに行こうかなと思って、あの、少し目星をつけて、あ、じゃあ、明日、この地図に出てきたホルボッシュっていう、あの、島に行ってみようって思ったんですね。
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 え、なんか、こう、あの、宿で、この次の旅というか、その、計画を立てるっていうタイプなんですね。へえ、すごいですね。あの、ある程度目星はつけていくんですか？
うん。 はい。 そうですね。割とはい。 うん、いや、全然もうほんとにノープランで、あのはい、5分先も分からないみたいな。<chuckles> うん。
はい。 あ、はい。 あ、ノープランで行って、はい、宿で。 <laughs> なかなかでもいいですね。そのアドベンチャーっていう感じですね。ほんとに。はい。はい。
そうですね。はい。で、そんな感じで、あの、じゃあ、翌日のま、あの、正確には何時だったか覚えてないんですけど、確かだいたい午前の10時くらいにバスが出るって、あの、書いてあったから、じゃあ、ちゃんと、あの、時間通りに行こうと思って、で、バス停に行ったんですね。
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。

うん。で、今まで人生で、ああダイビングやってみたいなってずっと思ってたんですけど、あ、ここだって思って。
うーん。はい。 はい。 はい。 あ、も、それもまたタイミングですよね。ほんとにそのそこに行かなきゃできなかったっていう。なるほど。ええ、ま、そこでされたんですね、ダイビン
うん。す そうですね。 うん。 はい。なので、あのホルボッシュっていう島に行ってたら、そこってダイビングで有名でも何でもなかったので、多分はい。
はい。 あ、そうなんですか。へえ。それはまたすごい。
自分がダイビング経験をすることっていうのは多分なかったかもしれないなって思ったんですね。
はい。 ああ、なるほど。そのダイビングで有名なスポット、ほんとにカリブカリブ海のもうものすごくほんとに綺麗なあの宝石のようなところを先ほど形容されてましたけれども、うん、ほんとにそういう感じの、もうなんかそこでダイビングしたらもう最高なんじゃないかっていうぐらいの <chuckles> もうもう最高のスポットにたまたまというわけではなく、そこになんか導かれるようにして、そのタイミングバスのタイミングでそこに行くことになって、ダイビングをするっていうことに至ったわけですね。へえ。
うん。 はい。 うんうん。 そうですね。 はい。 うん。 そうですね。 うん。 はい。もうほんとにタイミング的に言うと、あ、自分ってなんかこの宇宙みたいなものに、手のひらで転がされて遊ばれてるなっていうような感覚になって、で、実際ほんとに、ま、自分的にも結構客観的にも、割とこう世界一なんじゃないかなっていうようなダイビングスポットで、初めてのダイビング経験ができたので、まずはそうですね。それが一つありました。うん。
はい。 はい。 なるほど。 はい。 はい。 はい。 最高じゃないですか。<chuckles> へえ。ま、結局そのはい。ああ、なるほど。そのタイミングが良かった話っていうのはまたそうですね。そのタイミングがいいというのを偶然だとか、なんかそういったたまたまだっていう風に、ま、結びつけるのも、ま、いいですけども、なんかそれよりもちょっと必然的にもうほんとに惹きつけられてるような、それこそ先ほど宇宙の手のひらで転がされているんじゃないかみたいな、この、おおっしゃいましたけども、でもほんとにそういう、なんていうんですか、そこに導かれるようにして、うん、導かれるべくしていったっていう経験ってものすごく貴重ですよね。うーん。
はい。 うん。 そうですね。 うん。 はい。 うんうん。 はい。 そうですね。で、それっていうのはやっぱりこう自分自身が想定してた以上の、ま、ものだったりしたので、なおさらなんかこう、あ、すごいタイミング良かったなっていう風に感じましたね。
ええ。 はい。 はい。 うーん。 なるほど。ふん。
うん。で、そのうん、はい、どうぞ。
逆にそのたいはい、あ、はい。あ、そうです。すみません。そのタイミングがなんかもうその、い今のなんか人生観というものをちょっと変えたとか、なんかそういう、はい。あの、なんかいいけいいい経験がその、その後の自分の何かこう、えうん、何かこう、そうですね、プラスになったと言うか、そういうことっていうのはありますかね？
はい。 うん。 はい。 うん。

うん。そうですね。あの、おそらくいろんな旅してた中でも、それが初めてでしたね。
はい。 はい。 あ、そうすね。僕もちょっと旅とかね、するんですが、あの、おおおい置いて行かれたことってないですね。あの、ま、日本人の気質として、こう、あの、ある程度時間に合うように行くじゃないですか。それで、あの、行って、あの、ま、あってかなり待つっていう、あの、にじゅま、じゅっぷん待つのは当たり前、20分30分待ってやっと来たっていうことはありますけど、なかなか珍しいですね。そういうこともあるんですね。はい。 はい。
はい。 <clears throat> はい。 そうですよね。 うん。 はい。 うんうん。 はい。 そうですね。なので、自分も、なんか、まあ、ほんとに遅れることはあっても、さすがに、あの、予定時刻より先に行くことはないだろうって思って、ま、行ったんですけど、ま、結果的に、あの、置いてかれて。で、そんなに本数も出てるような便じゃなかったので。
はい。 はい。 はい。 あらら。はい。 あ。ああ、なるほど。ええ。
はい、じゃ、どうしようってなって、その場で Google マップで、なんか、別な島とかがないかな、あとはバスが、ちょっと今からでも通ってるような、あの、いいタイミングのものないかなって思って調べたら、なんか、あの、コズメル島っていうところがあったんですね。
はい。 はい。 ああ。 はい。 はい。 コズメル島、はい。
はい。で、ああ、じゃあ、よくわかんないけど、そこに、あの、行ってみようと思って、えい！みたいな感じで、あのはい。バスのチケットを買って、で、そこに行くことんなったんですね。
ええ。 はい。 え、よくわかんないけど。はい。あ、いいですね、思いっきりがいいですね。はい。 はい。 なるほど、はい。
うん。で、ちょっと、まあ、そこからいろんな出会いとか、なんか、いろんな経験ができたので。
うーん。 はい。 あ、はい。
はい。ほんとに、その、バすそうですね。そこは一応ゆ無事に行けて。
無事にそこは行けたわけですね。<chuckles> はい。 はい。 あ、はい、そうです。はい。
はい。で、後からこう振り返った時に、あの、も、瞬間って、なんか、バスにも置いてかれたし、なんか、若干、こう、なんでだよって、おなんか、思ってた部分あったんですけど。
はい。 はい。 はい。
はい。でも結果的に後から色々と振り返ったら、すごくいいタイミングで、良かったなってなったんですね。
なるほど。 はい。 はい。 やっぱり結局そうですよね。そこの最初に行く島というのには行けなかったけれども
うん。 はい。
また別のそのコズメル島でしたっけ？そこに、はい、あの、行くことができて、はい。うーん、で、そこでいい経験を、うん、ま、されてっていうことですもんね。なるほど。で、どういう出会いがあったんですか？ちなみにそこで。
はい、コズメル島ですね。うん。 はい。 そうですね。